Mmh n oui, ça a pas du tout entaché, heu, toi ta virée, heu, l ton expérience, heu, globale quoi au final tu dirais?
Ah, non, non. Pas du tout, pas du tout. Juste après ça, on est parti en road trip alors que de base, c'était pas prévu, tu vois? Donc, heu <chuckles> ça ça a pas oui c'était c'est, oui oui c'était c'est
OK. Mmh. Ah ouais d'accord, heu, carrément. Ah bah une fois que vous avez la voiture là pour le coup, heu, là vous l'utilisez, heu, on part en road trip hein. <laughs> J'imagine, bah du coup c'est au au final ça vous a même servi cette galère, à vous motiver encore plus quoi.
Ah oui, il y a eu des ailes qui ont poussé là. <chuckles> Ouais, je sais pas parce qu'il y a quand même déjà la galère d'argent qui était là. Heu, vraiment beaucoup. Donc, heu, ben c'était juste ça nous a un petit peu empêtrés là-dessus, mais non sinon ouais ça nous a, en tout cas ça nous a pas empêchés, quoi et pour le coup après <chuckles> les les kilomètres, on a fait on a fait 9 000 km en 1 mois. Donc c'est vraiment beaucoup. Ouais c'est vraiment beaucoup, on n'a pas on n'a pas arrêté de rouler, quoi. Mais en même temps l'Australie c'est tellement énorme que
Ah oui. Mmh. Ouais d'accord, ouais. Ah oui! Ah ouais, c'est énorme. OK. Bah au moins la voiture elle était bien quoi. Ouais, c'est sûr. OK d'accord et donc ça c'est donc ton premier, heu, souvenir d'arnaque mais qui qui t'a pas trop, heu, marqué au final. Heu, bon ça c c'est une première, heu, mauvaise expérience. Mais bon ça arrive au final, dans les expériences de voyage et puis peut-être qu'en voilà, en vieillissant, en ayant plus d'expérience, aussi, heu, bon bah tu te feras moins avoir. Ou tu auras moins plus ces techniques ou voilà.
Ouais. Non. Oui voilà, c'est pas grave. Ah bah c'est clair, c'est clair. Pour le coup, alors là pour le coup, en fait pour le coup, cette celle-là c'est vrai que c'est compliqué. Parce que ça peut arriver dans tous les cas à tout le monde, parce que tu es même pas au courant du prix avant de partir
Et donc du coup ouais? Mmh. Beh ouais, c'est ça le problème ouais. Mais c'est vrai que
alors ouais, peut-être que la leçon à retenir, c'est de toujours demander avant de rentrer dans la voiture. Je pense que c'est ça la leçon à retenir, ouais.
D'accord, oui au moins, heu, c'est ça quoi. Heu, la der la prochaine fois, heu, tu feras attention à ça et heu, bon tu feras en sorte de moins te faire arnaquer de cette façon là quoi, j'imagine.
Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, là pour le coup et après du coup, heu, là tout seul j'ai, donc j'ai, donc bon j'ai passé, heu, mes 3 mois en Australie super et cetera et puis après du coup j'ai été au Vanuatu
OK. Mmh mh. D'accord OK.
et donc, heu, ce petit pays, cette petite archipel, heu, pas très loin de
C'est g à quelle distance, heu, justement ouais à peu près de l'Australie du coup? C'est dans le dans le proche? Enfin, c'était proche?
De l'Austra alors de de l'Australie. Ouais c'est proche, c'est à côté de la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle heu à côté des îles Fidji, c'est, heu, dans le Pacifique, c'est on va dire à 1 heure et 1/2 de vol
D'accord. OK. Ah oui d'accord, OK. Oui ça va c'est pas très loin, ouais.
donc c'est ouais. Ah non, c'était juste à côté ouais pour le coup. Enfin, f re il y a c'est carrément c'est plus long de d'aller d'une vué d'une ville à une autre en Australie <chuckles> donc, heu, c'est à côté.
Mmh. Ouais d'accord, OK. Ouais, ça va super vite et donc là-bas du coup, heu, qu'est-ce qui s'est passé alors? Tu as été arnaqué direct ou? Raconte-moi un peu!
<chuckles> Ouais. Et beh du coup Ouais direct. En fait c'est pareil, tu vois? C'était le taxi, je connaissais pas du tout les prix, en plus il y avait la oui, oui, c'est ça, encore un taxi et c'est encore autre chose. Parce que <chuckles> pour le coup, c'était, heu, tu vois? C'était, heu, heu, une monnaie différente, donc c'est le le Vatu
Ah oui. Encore le taxi? Ouais, un de plus Mmh. OK.
et donc je crois que, alors de tête, c'était 1 000 Vatu pour, heu, 5€ à peu près.
D'accord, mais en fait c'est vrai que ça, ça rajoute encore un côté où tu peux te faire arnaquer encore plus. Parce que tu as pas forcément la référence des prix en tête quand tu fais le changement de monnaie. Ça change complètement, j'imagine que ton référentiel est perturbé, quoi.
Ouais. Bah c'est pour ça.